Ну, и в последнее время мне как-то, э, трудно адаптироваться к неожиданным проблемам во время поездок. А последние мои поездки с друзьями были не очень удачные, и в принципе, там происходили какие-то, э, неожиданные события, которые вот меняли всё мое впечатление о поездках, и остались какие-то вот такие неприятные осадки и ощущения после них. Вот. А сейчас, э, начинаются рождественские каникулы, поэтому вот друзья меня приглашают съездить во Францию вместе, а компанией там человек 6-7 может вот, и 1 машиной. А и я вспоминаю прошлый опыт, когда мы ездили в Италию летом, вот, э, и сколько всего пошло не так. И я прям отказываюсь ехать, мне прям не хочется, потому что, а, я как ч как человек такой ответственный, и самый старший в этой компании, э, б я б чувствую себя немножко, а, знаешь, ответственной за других. Поэтому, а, для меня это большой стресс. Вот знаешь, когда вокруг тебя куча детей, хотя мы ровесники, но всё-таки, я воспринимаю их немножко как детей. Вот, м, э, и это мне мешает, потому что я не люблю чувствовать в поездках напряжение. Вот. Э, и конечно, же не хочется, э, вст в сталкиваться с какими-то нежными проблемами, как были вот, например, э, в прошлый раз, когда мы ездили в Италию, или в позапрошлый раз, когда мы ездили в Австрию. В общем, э, сейчас у меня такая проблема, что, э, я хочу поехать как бы, мне хочется во Францию, там, э, Париж, красиво, все дела, плюс, э, Рождество, э, там будет красиво тоже. Вот. Но в то же время, я вспоминаю вот этот прошлый опыт, и мне просто, знаешь, даже настроение портится каждый раз, когда я думаю о том, что что мне придется пережить. <chuckles> Вот, поэтому хотела бы, <chuckles> да, я хотела бы как-то б получить парочку советов, может быть, как справляться с, э, проблемами во время поездок, если я всё-таки вот соглашусь поехать.
Понятно. Мгм. Конечно. Понимаю тебя. Да. Конечно, ты знаешь, я тя очень хорошо понимаю, после, э, неудачного совместного путешествия вполне естественно чувствовать осторожность, и тоже нежелание повторять этот опыт. Но когда поездка, от которой ожидали радости и близости, превращается в стресс, или разочарование, это, конечно, может надолго отбить желание путешествовать вместе с друзьями. Конечно, твое нежелание, э, соглашаться сейчас, э, не означает, что ты плохой друг или избегаешь людей. Это, скорее, знаешь, знак того, что ты прислушиваешься к себе, и хочешь защитить свое эмоциональное состояние. Конечно же, и ты имеешь полное право учитывать прошлый опыт, и выбирать то, что будет, э, для тебя же комфортно. А по позволь, я х спрошу тебя, вот что именно в прошлом путешествии оказалось для тебя самым сложным, или неприятным?
Да. Да. Ну, э, 1 это, м, мой молодой человек, на тот момент, а, пригласил а, ну, смотри, э, мне 22, и в принципе моему молодому человеку было 21, и мы вроде как ровесники. То есть с нами поехали еще там ровесники наши, которыми н которым тоже по 20, по 21. Вот но они почему-то решили, что будет хорошая идея пригласить, э, с нами тринадцатилетнюю девочку, а, и ее молодого человека. Ну, то есть, понимаешь. Вот, а, и эт т 1, что мне не понравилось, потому что это дети, и мне нужно за ними смотреть, потому что мне их доверили. Вот. А, там девочка была сестрой, а, моего молодого человека. Вот, и, м, конечно же я чувствовала огромную ответственность. Вот это 1, что, м, м, пошло не так, когда мы ехали. Вот, а, 2- это конечно же мы жили в мы снимали дом, а, в прошлый раз, и в прошлый раз это получилось так, что, а, собралась кучка подростков, которые, э, которые сорвались с цепи от родителей, вот, и теперь, э, мусорят. У нас короче был постоянно хлам какой-то раскиданный. Никто не готовил, я готовила всем еду, потому что никто не умеет. Вот. И, ну, то есть я, по сути, не отдыхала, а просто пахала на остальных. Вот. И это мне не нравилось. Да. Конечно же последней такой неприятной вещью стало то, что мы ездили, это была Италия, и по сути, мы ездили на покупаться, а, поотд ну отдых отдохнуть в общем, а у меня начались месячные. <chuckles> Так что да вот.
Да. А, понятно. Да, да, да. О, даже искупаться не получилось, скажи, да.
Да, да, <chuckles> да, это был ужас, я бы сказала. Вот.
М. Да, понимаю тебя, ну в той поездке- это на самом деле ты оказалась в такой ситуации, где твои ожидания отдыха полностью не совпали уже с реальностью, и вместо равноправного и спокойного путешествия, тебе пришлось взять на себя роль взрослого и ответственного человека, следить за детьми, считай да, адаптироваться к компании подростков, и жить в условиях, которые ты совсем не выбирала, особенно когда ты хотела отдохнуть. Это, конечно, очень выматывает и оста оставляет такое ощущение, что твои границы были нарушены, особенно тем человеком, который которому ты в первую очередь должна была смогла смочь, как бы, довериться, да, получается, а, твоему, а, молодому, а, человеку. Вот если в ты всё-таки согласишься на новую поездку, чего ты больше всего хочешь избежать? Как ты думаешь: ответственности за вот чужих детей, или вообще не хочешь, чтобы этого всего было и ты х просто хочешь отдохнуть сама? Ты можешь вот эти границы поставить уже сейчас?
Да, да. Да, ну трудно в любой поездке определиться, кто куда хочет, тому что если я еду в поездку с друзьями, то, конечно, я хочу с друзьями провести и время. Но когда мы приезжаем, так получается, что, а, я остаюсь и одна в какой-то момент, потому что мне хочется куда-то, а, я хочу запомнить заполнить какие-то свои галочки, флажки, сходить, куда мне хочется, и нравится. Вот. А другие просто, ну, сидят в отеле и ничего не делают. Вот. Э, потому что лю почему-то любая про поездка такая превращается в то, что мы разделяемся. Вот и, конечно же, мне хотелось бы избежать вот этого разделения, потому что если я еду, опять же, с друзьями, я хочу с ними провести время, я хочу с ними, м, походить по каким-то местам, а, разделить вот это а этот восторг от мест, которые я увижу вместе с ними, сделать фотографии, может быть, а, сходить вместе в какой-то ресторан. Ну то есть я хочу всё вот это вот делать, а, вместе, потому что мы вместе туда едем. Вот.
Мгм. Мгм. А, или не хочется, конечно, вот ш заниматься уже получается или быть нянькой кому-то, или все-таки разъезжаться отдельно. Конечно, это вот надо, конечно, учитывать. Молодец, то что ты все-таки четко понимаешь, э, то, что ты хочешь, и как ты хочешь отдыхать. И, конечно, ты имеешь право выбирать те места, и тот формат путешествий, который приносит радость именно тебе. И, конечно же, тем людям, которые хотят, э, вот, э, с тобой ездить. И и знаешь, я, если посоветовать, м, решила бы решилась бы, конечно, тебе посоветовать все-таки, а, ездить с людьми, которые думают так же, как и ты. Это совсем немаловажно. И если у тебя вокруг тебя есть такие друзья, которые именно разделяют, э, как ты хочешь отдыхать, например, да. Если например ты поедешь во Францию, в Париж, и у тебя есть какие-то планы посетить какие-то музеи, например, скажем, ты можешь уже щас составить для себя, например, какой-то план, и просто поставить, э, своих друзей в известность и сказать: "Если мы решим в этом году уже поехать все вместе, я бы хотела бы, а, посетить вот эти места. И если вы хотите поехать и посеш посетить эти места со мной, пожалуйста, присоединяйтесь. Но я хочу, чтобы п мы по максимуму ездили вместе, и все эти места уже как бы посетили вместе в с группой. Если вы не хотите так делать, может быть, нам стоит все-таки е поехать в разные места." То есть уже изначально как-то ты потихонечку даешь им знать, ам, какие все-таки у тебя есть вот, э, именно, вот получается, э, в э, вот эти точки соприкос соприкосновения, планы, и хотят ли остальные тоже быть частью этого плана. И конечно, обязательно, а, я считаю, ты должна им дать знать, что й на этот раз было бы очень хорошо не ездить, э, с маленькими детьми, потому что ты хочешь уже сама тоже отдохнуть по-своему, это тоже твое время, а, такое, которое ты уже после работы знаешь отделила, поездить, посмотреть. И не обязательно там смотреть уже за чужими детьми детьми, которые тебе к тебе, а, а, вообще не имеют никакого отношения. Как ты думаешь, ты сможешь так поступить?
Да, да. Да. <giggles> Н-да. Ну, э, во-первых, э, да, это хороший совет, знаешь, а, обсудить что мы хотим с сделать, типа зачем мы туда едем, в принципе. Вот и, конечно, я стараюсь это делать каждый раз, то есть стараюсь как-то выдвинуть свои идеи, чем мы там будем заниматься, чтоб мы не просто, знаешь, приехали и пос просидели в отеле, н там сколько мы неделю. Вот. А, чтобы ну провели хорошо время, и отдохнули. Вот. Э, и конечно я стараюсь всегда, а, учитывать не только вот свое мнение, не только свои хотелки, но и чужие хотелки. Вот. Так что это на самом деле очень, а, дельный и хороший совет. Вот. Но конечно же всегда может что-то пойти не так. А, вот эти неожиданные проблемы, которые могут случиться,, <giggles> в процессе, вот да-да. Ну кстати, вот, например, в прошлый раз, а, я отказалась поехать во Францию с ребятами и, а, на обратном пути они мне позвонили, сказали, что попали в аварию. Вот такие неожиданные ситуации. Вот, а, хочется это
Да, да, конечно. Мгм. Моменты, да, такие? Да. О. Понятно. То есть получается, может быть, все-таки тебе что-то изнутри тоже подсказывало, что, может быть, не стоило это делать? То есть мне кажется, если ты будешь прислушиваться к себе тоже, к своему сердцу, может быть, очень многое можно будет предотвратить, не так ли?
Да да, на самом деле. И я уже, знаешь, э, не буду ездить вот с той компанией, с которой я ездила. Сейчас я еду больше вот с компанией, которая, э, а с обычные спокойные люди, вот, и большинство из них, э, реально взрослые люди, и мне не придется, знаешь, ими забы о них заботиться, вот, э. То есть, ка в этот раз компания у меня хорошая, знаешь, хорошо отобранная, вот.
Мгм. Мгм. О, это очень хорошо, это очень хорошо, конечно, потому что находить именно тех людей, которые, э, хотят от поездок того же того ж чего ты хочешь, это уже помогает. Конечно, б будут такие моменты, когда при поездке что-то может быть, а, не пойдет не так. Но если ты всё-таки ездишь с людьми, которые тебе импонируют и хотят от поездки того же, то того же тож хочешь ты сама, то такие проблемы можно будет быстро разрешить.
Да. Да, да, я тоже так считаю. Огромное спасибо, что выслушала меня и поддержала, и дала парочку советов. Э, было очень на самом деле приятно с тобой об этом поговорить.
Всегда пожалуйста, если будут еще какие-то проблемы, обращайся еще.
Конечно конечно. Пока-пока.